อ๋อ อันนี้มีความรู้สึก ตอนนี้ก็คือเหมือนอยู่ที่ไทยอะค่ะ แล้วก็มีเพื่อนบ้านเป็นชาว ต่างชาติ เยอะ ๆ คือไม่ได้มีความรู้สึกว่า อยู่เมืองนอกเลย
โอ้
คนไทยเยอะจริง ๆ คนไทยเยอะมาก
อ๋อ ก็คือ ก็คือเป็นเมืองไทย เป็นประเทศไทยสาขา 2 ที่แบบอยู่ เมืองที่ทางนั้นอยู่ ค่ะ โอ้ ดีจังเลย
อา ถูก ใช่ค่ะ เหมือน เหมือนประเทศไทยจริง ๆ ค่ะ เพราะว่า อ่า เพื่อนบ้านเนี่ย เนี่ยประมาณ 2-3 หลังถัดไป ก็คนไทย ซ้ายก็คนไทย ขวาก็คนไทย อืม
อืม โอ้ อ้าว ก็คือแถวบ้านนี่ ก็คือเขาย้ายมาอยู่กันเองเหรอคะ? หรือว่ายังไง? หรือว่ารู้จักกันมาก่อนชวนกันมาอยู่ อะไรอย่างงี้?
ใช่ค่ะ อันนี้ต้องขอบคุณ Social Social media นะ เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะ เราก็อยู่รวมกันละแวกนี้ เราไม่เคยรู้ว่า เรามีคนไทย จนกระทั่งเราเข้าไปเจอกันในกลุ่ม ในกลุ่มที่ออนไลน์อะค่ะ
อ๋อ <chuckles> ค่ะ อา อันนี้แปลกมาก คือจริง ๆ ก็คือคน
อืม แล้วเราก็ถึงรู้ว่า เออ เราถึงรู้ว่า "อ้าว บ้านเธออยู่ตรงนี้เหรอ อ้าว ทำไมเราไม่เคยเจอเธอเลยล่ะ?" อะไรอย่างเงี้ย "อ้าวเธออยู่ตรงนี้เองเหรอ?"
เออ อา นึกออก โอ้ แต่คนไทยนี่ก็ เขาเรียกว่า คนไทยแปลว่าอิสระนะคะ อยู่ทั่วโลกเลย แล้วก็มีกิจกรรม ก็ไปร่วมกันเนาะ ช่วยเหลือกัน
อืม อืม แล้วที่เขาบอกว่า คนไทยอยู่ต่างประเทศแล้วหยิ่งไม่รวมตัวกัน อะไรอย่างเงี้ย ไม่จริง อันนี้ไม่จริง เพราะว่าที่อยู่ ไม่จริงค่ะ
ไม่จริงใช่ไหมคะ? เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ อืม ก็ทักทายกันปกติ
เออ เพราะอยู่แถวนี้มาเลยค่ะ สนุกมาก ๆ อือฮึ
อืม อุ๊ย อย่างงี้ดีเลย เพราะว่าถ้าบางคนเพิ่งมาอยู่ต่างประเทศครั้งแรก ไม่มีเพื่อน ไม่ค่อยมีคนไทยแถวบ้าน หรืออะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเคยได้ยินว่าแบบ คนไทยอยู่ต่างประเทศจะไม่ทักกัน เพราะว่าเขาจะแบบไม่อยากรู้จัก อะไรเงี้ย จริง ๆ ก็คือไม่ใช่เรื่องจริง ใช่ไหมคะ? แล้วแต่คนเนาะ
คือ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ที่ ที่เจอมา คือเป็นตรงกันข้ามอะค่ะ อยากจะมีเพื่อนฝรั่ง บ้างตอนนี้ <laughs> คือ
<laughs> ทุกวันนี้ ก็คือเหมือนอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะ? แค่แบบเปลี่ยน เปลี่ยนโลเคชัน อา ดีจังเลย
เหมือนอยู่ประเทศไทยอะค่ะ ใช่ เหมือนอยู่ประเทศไทย แล้วเปลี่ยนโลเคชัน โทรศัพท์ที่ดังทุกวันนี่ อ่า ไทยหมด เลย <laughs>
โอ้โฮ <laughs> มีแต่คนไทยโทรมา
คนไทยโทรมา ใช่ค่ะ แล้ว แล้วอาหารไทยเนี่ย ไม่ได้คิดถึงเลย เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ เกือบทุกวันค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวบ้านนั้นเขาก็ "อา วันนี้แกงอันนี้ อา มาเอาสิ" อะไรอย่างเงี้ย อืม คือบ้านมัน
โอ้ อย่างงี้ ก็ดีค่ะไม่เหงา อา ก็คือกินทุกวันเลยเหรอคะอาหารไทย? อืม อ๋อ เป็นความอบอุ่น <laughs> โอ้ ฟังดูก็ เป็นอะไรใหม่ ๆ มากเลยนะคะเนี่ย ร ตอนแรกที่คิดไว้ คือต่างประเทศเนี่ย ก็คือน่าจะอยู่ใครอยู่มัน คนไทยน่าจะเหงา อะไรอย่างเงี้ย เคยเห็นตามคอนเทนต์ก็ อ๋อ สรุป คือจากที่ฟังทางนั้นนี่ก็ โอ้โฮ ก็มี มีความอุ่นใจ โอ้ วันนี้สนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาเล่าเรื่องประเพณี แล้วก็ เอ่อ วิถีชีวิตคนไทยในต่างประเทศเนี่ยค่ะ อืม
บ้าน มันอยู่ใกล้กันน่ะ อืม ไม่เลยค่ะ ตรงข้ามค่ะ ค่ะ อืม ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้ววันหลังคุยกันใหม่นะคะ
ได้เลยค่ะ ไว้มีโอกาสคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ